Kak, kadang kan hal-hal kecil tuh justru punya cara sendiri ya untuk terasa istimewa. Rasanya sederhana, tapi efeknya tuh bisa dalam dan membekas gitu. <chuckles> Nah, dari situ aku kepikiran deh, eee, buat ngulik lebih jauh lagi nih. Menurut kamu apa sih yang bikin rasa seder sederhana itu bisa terasa begitu berkesan?
Ya, jadi tuh aku dulu punya pengalaman ya waktu aku kerja di perusahaan yang lama tuh. Nah itu tuh yang menurut aku, eee, rasa sederhana dan berkesan itu adalah, ketika aku sama teman-teman aku yang cuman terdiri dari sekitar, 5 orangan, ya kan itu kami tuh selalu s sempatkan waktu setelah makan malam, itu kita pasti nongkrong di warung kopi.
Mhm. Mhm. Oh, oke. Nongkrong di warung kopi, tapi kenapa tuh, eee, yang membuat itu berkesan apa? Kan hanya nongkrong di warung kopi tuh.
Iya jadi, eee, kebetulan teman aku nih unik-unik ya, jadi isinya semuanya cowok, yang ceweknya aku sendiri.
Oh, ya ya.
Tapi ada 1 cewek juga yang kadang-kadang ikutan, karena dia naksir s eee, salah satu temen aku yang cowok ini.
Mmm, <chuckles> oke oke, <chuckles> karena naksir jadi ikutan ya.
Iya, jadi tuh heeh, jadi yang menurut aku berkesan itu adalah kita itu ketika, eee, sambil minum, eee, kopi, eh eee, minum kopi atau minum, kan di situ biasanya makannya ada minum kopi, ada teh, ada es Milo ya kan, terus ada Indomie, ya kan.
Mmm, iya iya. Mhm.
Nah, sambil kita ngobrol-ngobrol gitu, teman aku ada yang jago gambar, ya kan. Jadi dia bisa gambarin muka kita kalau kita lagi ngobrol ama yang lain. Terus, udah gitu kayak kita bisa cerita-cerita ngegosipin atasan kita di kantor ya kan.
Mmm, oke. Oh, iya iya, ngegosipin ih seru juga tuh ya. <chuckles>
Ya teru mmm, buat eee, kebetulan kita itu satu tim, eee, ke di kantor itu, jadi kan, eee, aku kerja di perusahaan yang bergerak di bidang pabrik yang bikin boneka kan, boneka Barbie.
Oh, iya iya.
Nah, itu tuh di situ dia tuh ada, eee, semuanya engineer, ya kan. Aku bagian quality, terus teman aku yang cowok tadi jago gambar dia bagian, eee, apa pakaian yang yang buat pakaiannya sama ngejahit. Terus aku juga kerja sama sama, eee, teman aku engineer, juga yang bagian ngurusin ini, apa namanya, pembagian orang di pabrik kayak misalnya operator itu kerjanya mesti gerakannya ngapain aja sih, terus dia ngatur line gitu loh, ngatur line produksi kan, ada berapa orang, terus orang-orangnya itu kerjanya ngapain. Terus, ada juga teman aku yang jago untuk apa namanya, eee, bikin peralatan untuk pengujian boneka. Nah, jadi kita bisa tukar pikiran tuh. Menurut aku sih tempat sederhana, tapi banyak hal yang bisa kita kerjakan sih di situ.
Oh, oke oke. Mhm. Hmm, iya. Mhm. Mmm, oke oke. Tapi, eee, k kenangan apa tuh yang kamu ingat, eee, dari momen-momen kalian ngumpul berarti ini, eee, rutin ya kalian lakukan tuh?
Rutin rutin.
Oke. Nah yang kamu paling ingat tuh, eee, apa yang kenangannya itu?
Iya jadi berawal dari, eee, warung kopi dekat kantor, itu kita pernah tuh jalan-jalan bareng ke rumah salah satu teman kita di daerah Cimahi.
Oke, Cimahi itu, eee, j eee, apa namanya, jauh dari warung kopi itu?
Bandung. Eee, jauh jadi beda kota kan ke tempat warung kopi tadi aku tuh kan di di dekat kantor kan daerah Cikarang. Nah, eee, Cimahi itu Bandung jadi kita tuh bisa sampai bepergian bareng ya kan. Gara-gara ya itu tadi cuman iseng-iseng ngobrol lewat, eee, apa namanya ya tadi di tempat warung kopi itu kita bisa ngerencanain banyak hal gitu, jadi kayak main bareng, misalnya mau main biliar, atau misalnya kita mau ke Bandung sekalian, atau ngelakuin aktivitas yang lain tuh bisa ramai-ramai di situ.
Mmm, iya iya. Wow. Oh, iya iya. Mmm, oke. Menarik nih Kak dari hal sederhana cuman nongkrong di warung kopi malah jadi, eee, touring yah.
Iya, pertemanannya bagus gitu jadi kita bisa ke mana-mana.
<chuckles> Oke oke. Oh, tapi menurut kamu yang membuat itu berkesan e itu lebih karena momennya atau karena orang-orang yang bareng kamu saat itu?
Eee, kalau menurut aku, eee, m momen kebersamaan yang sama orang-orang itu karena karakternya tuh aneh-aneh ya, maksudnya, ya tadi, eee, yang jago gambar itu dia, eee, kebetulan suka dengan sesama jenis kan. Nah jadi dia lebih sa gitu loh, ya kan jadi agak sensitif. Terus ada karakter juga teman yang yang orangnya saklek gitu ya, kalau punya pendirian ya gitu, gitu aja lah gitu kan. Nah, cara yang berke apa yang aku bilang berkesan itu adalah gimana caranya kita walaupun beda-beda karakter nih 5 orang ini, tapi kita tetap bisa berkomunikasi dengan baik gitu lho, dan kita tetap bisa temenan awet sampai sekarang.
Mmm, iya iya. Oh, iya? Oh, oke oke. Oh, iya. Mhm. Hmm. Mmm, oke oke. Jadi sebenarnya walaupun kalian itu entah ngumpul di warung kopi atau, eee, kalian touring atau ngumpul di tempat lain, yang penting dengan kelima eee eee, dengan kelima orang ini, itu adalah, eee, momen yang berkesan, gitu ya?
Iya, jadi mau acaranya apa aja, asal ada kita berlima seru sih.
Mmm, oke oke. Eee, tapi biasanya kegiatan yang paling sering kalian lakukan dan, eee, i apa ya yang paling u kegiatan sederhana gitu ya yang paling suka, eee, kalian lakukan tuh apa, dan menurut kamu itu juga merupakan kegiatan yang nempel lah di ingatan kamu, gitu?
Ya, jadi kita tuh paling suka makan, ya. Nah, karena kita anak-anaknya hobi makan, kita selalu nyobain semua restoran yang ada di Cikarang <chuckles> Jadi, mau makan di rumah makan biasa, mau yang restoran, terus kita jelajah pokoknya tempat-tempat yang, eee, apa namanya tempat-tempat umum yang ada di Cikarang, ya termasuk kayak dekat area mall tuh juga kita datangin, terus ada kayak apa namanya, eee, apa, pub-pub gitu itu kita juga datangin.
Mmm, iya iya. Oke. Mmm, ya ya. Tapi yang merencanakan, eee, tempat buat makan ini biasanya siapa?
Gitu. Teman-teman yang cowok sih, karena mereka, eee, pemilih makan kan, mereka tuh yang penting harga murah porsi banyak.
Oh, oke. Mhm, wow, oke oke, iya sih betul juga harga murah, porsi banyak biar kenyang ya. <chuckles>
Betul.
Oke. Mmm, nah kalau misalkan apa namanya, makan-makan ini berarti pasti kamu selalu ikut, ya?
Iya, aku pasti selalu ikut, karena makanan yang mereka pilih tu kebanyakan makanan Sunda ya, kalau di Cikarang tuh banyak makanan Sunda kan. Nah, pas itu ada sambalnya, ada petenya, atau jengkolnya, terus mereka paling suka memang makan tuh bebek, jadi aku cukup suka sih.
Mmm, oke oke. Mhm. Mmm. Mmm, oke oke. Nah, pada saat kamu sedang ngumpul bareng dengan teman-teman kamu ini ya, eee, itu apa sih, eee, emosi yang kamu rasakan gitu?
Eee, emosi yang aku rasakan itu ini, eee, apa namanya bahagia ya, senang sih. Karena tadi, eee, kita tuh kan udah capek kerja ya, kadang-kadang kita kerja tuh 1 tim itu kan karena memang kita 1 tim ya, jadi maksudnya di pekerjaan pun 1 tim gitu. Jadi kayak bisa melepas penat itu rame-rame gitu kan. Nah, kita juga jadi saling ngebantuin misalnya ada kesulitan pekerjaan kita satu dengan yang lain tuh nanya, "Eh, tadi ada masalah ini nih gimana, eee, menurut kamu gitu nyelesaiinnya?" gitu kan. Jadi kita bisa bertukar pikiran pas pada saat kita nongkrong bareng atau makan bareng. Terus yang kedua kalau misalnya, eee, lagi ada yang sakit, ya kan kita samperin tuh ke kosannya, kita bawa makanan.
Mhm. Mmm, ya ya. Mmm. Mmm, ya ya.
Gitu.
Oke, wow keren banget ya Kak pertemanan kalian ini.
Iya.
Oke oke, eee, tapi itu apa kalian masih lakukan sampai sekarang hal itu?
Eee, karena sekarang udah banyak yang udah berkeluarga, jadi ya paling, eee, disempatkan ya paling minimum ya setahun 2 kali lah.
Mmm, iya iya iya. Mmm, apa Kak kalau misalkan ini ya, kalau misalkan ulang tahun ya, di saat ulang tahun biasanya kan kalau teman tuh suka ini ya Kak, eee, apa namanya, merayakan setiap ulang tahun temannya itu tu, eee, ada momen spesial nggak?
Oh, ada. Itu, pasti kita dikerjain, minimum itu pasti diceplok telur sama dikasih air got.
Oh, ya? <chuckles> Oh, ampun. <chuckles> Air got, oh iya?
Benaran itu it air got asli air got, jadi dia pokoknya selalu pesan, "Pokoknya kalau siapapun ulang tahun bawa baju ganti," ya kan, "Ama celana ganti, sama pakaian dalam, karena udah pasti diceplok telur ama dikasih air got."
Ah. Oke, <chuckles> siap siap. <chuckles> Oke, menarik nih Kak, padahal itu hal yang sederhana ya Kak, maksudnya bukan merayakan di tempat yang fancy mewah gitu ya atau restoran toran restoran mewah, tapi hanya dengan cara-cara itu, tapi itu udah membuat, eee, rasa itu jadi berkesan ya Kak, momen itu jadi berkesan.
Enggak. Iya, karena berkesannya yaitu karena serunya, lucunya, ya kan, terus momen kebersamaannya, gitu sih.
Oke oke. Oke, kalau kamu sendiri waktu pas, eee, lagi di hari ulang tahun kamu, kamu di timpuk apa tuh? <chuckles>
Iya, aku biasanya di pertama ditimpuk telur dulu kan, habis ditimpuk telur mereka bawa terigu, taruh di kepala.
Oh, iya? Waduh. <chuckles>
Nah, habis itu baru diguyur sama air teh biasanya. Habis itu baru terakhir pakai air got. <chuckles>
Mmm. <chuckles> Oke oke, aduh tapi kamu nggak nggak, mmm, nggak apa ya, nggak merasa marah atau kesal ya?
Enggak, kan karena kan udah kenal personelnya lumayan lama kan, jadi ya biasa aja sih.
Nggak nggak. Karena udah kenal. Oke ke ke. Oh, iya iya, menarik menarik. Mmm, tapi kamu pernah nggak sih ngerasa suatu rasa itu bisa jadi luar biasa karena timing-nya itu yang pas?
Iya pernah sih, jadi waktu itu, eee, kebetulan ya, itu, ya kan karena teman aku cowok ya. <chuckles> Nah teman aku tuh lagi naksir sama cewek ya kan, nah kitalah yang membantu, teman-temannya, sampai dia jadian.
Mhm. Mmm, iya iya.
Jadi dari mulai berkirim pesan, tukar nomor.
Oh, oke oke. Oh, iya iya. Wow keren banget, terus sampai akhirnya jadian tuh?
Sampai akhirnya menikah mereka sampai sekarang. Iya.
Oh, iya? Waduh, <chuckles> pasti mereka bersyukur banget ya.
Makanya, kita berteman sampai kayak gitu ya.
Iya iya. Oh, terus, eee, waktu mereka menikah berarti juga kalian semua datang tuh?
Iya, karena itu kan jarang-jarang ya kita ngumpul lagi kan, jadi tuh dia menikah itu pas kita udah pada kerjanya pisah-pisah kan, nggak di tempat itu lagi kan. Nah, itu akhirnya kayak kayak reunian gitu lah.
Mmm, iya iya. Mmm, iya sih betul. Oh, oke. Oh, berarti sekarang udah, eee, nggak satu tempat kerja lagi ya semua?
Enggak, karena udah pada mencar.
Oh, oke tapi masih suka, eee, apa, menyempatkan waktu buat ngumpul?
Ya, kan, karena ada WhatsApp, grupnya, kan, biasanya kalau lagi, mereka lagi nongkrong di mana, "Ayo join, nih, aku lagi di sini, nih." Ya udah, datang lah.
Oh, iya iya. Mhm. <chuckles> Nah, itu kalau lagi pas ngumpul lagi, tuh, jadi suka bernostalgia gak, sih?
Iya, kita jadi cerita-ceritakan dulu, yang lucu-lucu lah. Dari mulai kayak, eee, apa namanya, yang tadi misalnya lagi deketin cewek, terus ada yang ditolak, terus ada yang, eee, apa namanya, misalnya kalau ibaratnya, eee, tadi ya yang teman aku yang yang suka sesama jenis, terus misalnya ganti pacar, terus dia beredar di mana ketahuan sama kita, kan, kadang-kadang tuh suka kuingin, kan, "Udah ganti apa belum <chuckles> pasangannya?" Aku bilang gitu kan.
Mmm. <chuckles> Hmm, iya iya. Oke oke, <chuckles> wow lucu juga ya. <chuckles> Tapi Kak, kalau menurut kamu sendiri, apakah kesederhanaan itu justru bikin rasa itu lebih jujur dan tulus?
Iya, karena, eee, pas kita berteman itu, makanya kubilang, kan, hanya sekedar dengan ngumpul di warung kopi, tuh, kita jadi diri sendiri, sih, dan dan gak gak pakai topeng di saat itu, kan. Nah, menurut aku dengan cuman hal kecil kayak misalnya cuman makan Indomie bareng, atau misalnya kayak cuman minum, tadi aku bilang kayak cuman minum es teh, atau minum es Milo, atau mungkin minum kopi, cuman, ngobrol-ngobrol sambil gambar sambil apa, tuh, menurut aku kayak itu, kan, hal sederhana ya, gak butuh uang banyak gitu loh, dan murah, kan. Nah, menurut aku kayak yang penting, tuh, membangun ikatan koneksinya itu, loh, yang jarang bisa kita dapatkan saat ini ya, apalagi kalau orang sekarang, kan, sibuk main gawai, kan, main handphone.
Mhm. Mmm, ya ya. Mhm mhm. Iya iya betul. Mmm, iya. Iya betul. Iya betul, sih, Kak setuju banget. Eee, terus rasa sederhana itu bikin kamu merasa jadi pulang gak, sih? Sekarang?
Iya, makanya aku selalu, eee, senang ke kantor, tuh, kayak, "Eh, hari ini kita bakal ketemu lagi. Kita bakal ngobrol lagi, kita bakal kerja bareng lagi." Seru jadinya ya, jadi setiap hari, tuh, termotivasi ke kantor.
Heeh? Oke. Iya iya. Hmm, jadi itu udah kayak, apa ya, eee, rumah ke-2 ya, bisa dibilang ya.
Iya, betul.
Heeh heeh, oke seru banget. Nah, kalau misalkan kamu harus memberikan tips, nih, ke orang lain, apa, sih, trik kamu supaya rasa yang biasa itu bisa jadi berkesan, gitu?
Eee, kalau menurut aku pertama itu, adalah jadi diri sendiri, terus tunjukin kamu punya, apa namanya, karakter ke orang, tuh, sejujur-jujurnya jadi misalnya, kalau aku, kan, tipikal orang yang, eee, apa namanya, suka menunjukkan perhatiannya, tuh, lewat tindakan ya. Jadi misalnya kalau ada yang sakit ya aku kunjungin, atau cuma sekedar kayak bawain makanan, ya, kan. Terus kalau misalnya kayak punya waktu luang, biasanya kita cuman, eee, chat gitu ya atau pesan singkat, "Eh, nih, aku mau olahraga, nih, yuk kita olahraga pagi yuk. Bangun pagi jam 5," gitu kan, "terus habis itu kita sarapan di sini." Gitu kan. Nah, jadi lebih kayak nunjukin diri kita apa adanya supaya orang lain juga ngerasa bahwa, oh, dengan hal-hal yang sepele-sepele itu, bentuk perhatian yang menurut kita sederhana ternyata bagi orang lain itu bermanfaat, gitu, loh, jadi kayak meningkatkan hubungan kekeluargaan dengan teman-teman kita, gitu, sih.
Mhm? Mmm, oke. Mhm. Mmm, iya iya. Mhm. Mmm, oke, ya ya. Mhm? Mmm, oke oke, dan hal itu sudah kamu terapkan ya, eee, dari awal kalian berteman, gitu?
Iya, jadi kita gak ada yang palsu-palsu lah. Memang semuanya tulus dan menjadi diri kita sendiri, jadi kita tau karakter masing-masing teman-teman kita ya, habis itu jadi enak ngobrolnya, mau ngobrol apa aja, mau minta bantuan apa aja, seru, sih.
Mmm. Mmm, iya iya iya betul banget, sih, Kak. Wow menarik banget, loh, Kak, pembicaraan kita hari ini mengenai hal-hal sederhana yang membuat kamu berkesan gitu ya. <chuckles> Oke, padahal, eee, cuma hal sederhana banget ya, ngumpul sama teman di warung kopi, tapi memang, mmm, ya rasa kedekatannya itu ya dan orang-orangnya itu yang, eee, berkumpul bersama kita. Oke Kak, makasih banget ya Kak udah mau membagikan pengalamannya, eee, tentang <chuckles>
Iya. Iya, aku yang terima kasih, loh, kamu jadi membuat aku mengingat kembali masa-masa lampau, loh. <chuckles>
Waduh iya sama-sama, Kak. Senang banget bisa, eee, ngobrol bareng sama kamu hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lewa di lain waktu ya, Kak.
Iya, makasih ya, Mbak.
Iya, sampai jumpa, Kak.
Sampai jumpa.